ああ、なんかそこまで考えたことなかったですね。
うん、まあ、そう、だから。 そう、多分鏡見たの子育て始めた初期のこ頃ぐらいでしょ。<laughs> さい最後に。<laughs>
そうですね。<laughs> え、そうそうですね、どんどんそう、おじさん化してってるんですかね、気づいたら私も。<laughs>
<laughs> 気づいたら。<laughs> はい、違う鏡だよねみたいな、そうそうなっちゃいますよ。うん。
どうなんでしょうか。 ええ、恐ろしいですよ。ま、でもちょっといろいろはい、うん、ありがとう。いや、あのほんとにちょっといろいろお話聞けてあの、た楽しいことを考えられそうな感じがします。<chuckles> はい。はい、はい。ありがとうございました、はあ。お願いします。
まあでもね、うん、頑張ってください。はい。 いやほんとによかったよかった、じゃあ。<laughs> 少しお手伝い。はい。ありがとうございました。また、はい、ありましたらお願いしまーす。失礼します。

誰、私ですか？
あ、はい。
あ、いや、そんなことないですけど。<laughs> うん。
あ、本当ですか。なんかあの、会話が始まってもうなんかすぐあの、そのペースに飲み込まれてしまいました。<laughs>
うそうですね。なんかもう知ってるような人ですね、昔からね。<laughs> 私もなんか今す、感じてるんですけど、お互い。<laughs> ああ、なんかお互い、なんうん。
<laughs> 本本当ですね。いやほほん本当ですね。いやでも、あの、うん、先ほどおっしゃられていた、ま、自分のその母親にやっぱ感謝して、その時はやっぱしていなかったっていうのは本当にあのおっしゃる通りですね。
うん。 うん。 うん。 そう。うん。 うん。<laughs> ま、でもね、そんなこと言ったらその私たちの母親ももしかしたらね、親に感謝してなくて、それを、つりくね繰り返しなのかなっちゅうのは、そう、でも3人あん、すごいですね、3人。
うーん。 <laughs> 同じ いや、でも、やはりまあおお子さんいらっしゃいますか？
うん。 あ、女の子2人、うちは。